Alors je voudrais te parler de quelque chose de de très basique de je pense c'est c'est très commun et malheureusement c'est un peu trop commun dans, heu, ma relation, heu, c'est que, heu alors voilà, ma partenaire est toujours en train de me dire ce que je fais de travers, ce qui va pas, et pas assez ce qui va bien et, heu, ça mérite un point. <chuckles> Je je suis je suis régulièrement en train de lui rappeler qu'elle pourrait aussi re noter les points po positifs, quoi, tu vois?
Ouais. Ouais, je comprends. Ouais bien sûr, c'est jamais agréable, hein, quand on a l'impression qu'on a toujours des des reproches qui qui nous s qui nous sont faits. Heu, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ces reproches, et à peu près à quelle fréquence, heu, ta partenaire te te fait ces reproches?
Mmh mh. Bah en fait, heu, écoute, heu, ça ça revient, heu, ça revient tout le temps, heu. En fait, je je crois qu'il y a aussi, heu, pas mal de, heu, de choses liées à à son humeur et donc je pense son humeur aussi doit varier. J'ai j'ai vraiment observé ça parce que je je voilà, je le note. Je suis pas je suis pas au stade où je lui dis pas: «Ent encore une critique», je je je suis au stade où je je voilà ça devient difficile pour moi de pas lui dire: «Regarde. T'as pas encore regardé la situation, tu vois déjà ce qui va mal et regarde, il y a ça aussi. Ça aussi, c'est bien tout ce que j'ai fait là, c'est bien». Elle remarque que, hem, tu vois? C'est, heu, elle a cette cette cette capacité à détecter les choses qui vont pas, et naturellement quand je suis là, ben, voilà je suis le point de focalisation de ce sujet-là. Et et peu importe ce ce que j'ai fait de bien, heu, que que j'ai fait, heu, que que tout est nickel parce que là je suis en home office, heu, régulièrement et donc du coup c'est moi qui ai fait les tâches ménagères, la le plus souvent après le week-end aussi elle, elle fait, mais voilà. Donc dès qu'il y a un truc qui traîne ou qui est pas comme il faut et et que, je sais pas, une une une, heu, une idée qui lui traverse la tête à ce moment-là, bam, ça y est, je reprends encore et je voilà. Je je je je je me suis j'ai fait beaucoup d'introspection à ce sujet-là, mais <chuckles> au bout d'un moment je je me demande comment je peux faire pour, heu, soit me faire changer moi, soit, heu, la changer elle, quoi, heu, chan pas changer sa m son approche, je vais pas changer elle. Mais je je je voilà je je sais pas.
D'accord. Mmh mh. Ouais. OK. Mmh mh. Mmh mh. Bien sûr. Alors, je comprends, hein, en tout cas, heu, bah, ton ressenti et puis même un peu ta frustration par rapport à à la situation. C'est vrai que tu as l'air, heu, bah, d'être investi dans la relation, de faire des des tâches, heu, bah, ménagères. Et puis, heu, malgré heu, malgré tes efforts et et ton implication, finalement, heu, tu reçois souvent des des remarques négatives. Et donc ça, c'est c'est pas très agréable, c'est sûr. Est-ce que tu tu as déjà tu as déjà fait un petit peu part de ton de ton ressenti, heu, finalement par rapport à à ces remarques-là?
Bah en fait, heu, je voilà je je lui dis, bien sûr, je lui dis, heu. Le le truc c'est ça, c'est que quand je suis bien reposé et que je suis pas irritable et cetera, je suis plus tolérant et je lui dis de manière plus délicate, mais la plupart du temps en fait ç ça devient du tac au tac et ça devient une, heu, une réponse, pas forcément agréable de ma part, liée à son impulsion. Donc, heu, du coup, heu, voilà, et je le j je me demande en fait si c'est, hem, un programme comme s le programme du «jamais assez, toujours plus, toujours les cette exigence» ou si, heu, c'est, heu, c'est juste que, heu, elle s'est entraînée, en fait, elle a développé cette habitude à me à voir uniquement les choses qui vont pas, quoi, et
D'accord ouais. Ouais. Ouais.
je trouve que ça peut être bien dans certains métiers et, heu, peut-être, heu, utile. Moi j j'ai pas de problème quand je lui demande un de me de me donner un avis sur un contenu que j'ai fait que je veux qu'elle qu'elle s qu'elle le critique, elle le fait très facilement. C'est juste que, heu, dans le quotidien cette cette dérive-là, cette tendance-là, heu, vraiment nuit, me nuit, quoi, me nuit personnellement.
Ouais. OK. Oui. Je comprends tout à fait, hein, heu, ton ressenti, heu. Est-ce que, heu, par exemple, tu serais capable un peu d'identifier les motifs, heu, de de la réaction donc de ta partenaire, heu? Est-ce que, heu, tu penses que c'est lié à un stress qu'elle essaie d'évacuer, heu, heu dans sa vie, heu, voilà, en général? Est-ce que peut-être, ouais, tu disais que c'était une habitude liée, heu, à son peut-être à son métier, finalement? Le fait de de voir les les choses plus négativement. Est-ce que ça peut être lié à son métier ou à quelque chose d'autre? Ou alors finalement, heu, c'est peut-être lié à son à son caractère, finalement, sa personnalité, est-ce qu'elle aurait, heu, un besoin de de contrôle, heu, sur les choses peut-être?
Peut-être, hein. Elle a elle a un besoin de contrôle, heu, assez important, heu, ça, c'est clair, c'est pas directement lié à son activité mais bon son activité fait que aussi. Heu, le le point du stress, heu, à mon avis c'est c'est clair, c'est évident. Heu, je je vois quoi, elle rentre à chaque fois du travail avec, heu, avec beaucoup de stress, de
Qu'est-ce que t'en penses?
de de ressentiment surtout qu'elle a une situation a actuelle qui est un peu, heu, tendue, vraiment tendue et heu, c'est vrai que des des fois j j'ai l'impression qu'elle rentre et puis elle a besoin de décompenser sur quelque chose. Là, c'est le punching ball, heu, <chuckles> conjugal <chuckles> et voilà je
Mmh mh. Bien sûr. Mmh mh, heu est-ce que tu as pensé, par exemple, heu, à lui, heu, proposer de faire, heu, quelque chose ensemble? C'est pour essayer de renouer un petit peu le le dialogue et et et heu, la la manière, heu, bah, d'être ensemble finalement, est-ce que, heu, heu, lui suggérer finalement une petite activité à 2 comme soit un jeu de société, heu, une petite, heu, une petite sortie, heu, une activité sportive, est-ce que tu penses, par exemple, que, heu, une telle initiative serait la bienvenue entre toi et elle?
je Mmh mh. Mmh mh. En fait, heu, ça on le fait, heu la plupart du temps, quand ça se passe, ce genre de moment, c'est le week-end ou le soir avec notre fils. Heu, et donc, heu, du coup c'est c'est plus, heu, lui qui, heu, qui est, entre les 2 et qui qui un peu fait le le lien et c c'est clair que i i il renforce le lien de manière substantielle ça c'est non négligeable et c'est surtout dans ces moments-là que, heu, c'est peut-être ce qui nous manque peut-être c'est des moments pour nous tous les 2 ou, heu, c'est vrai que ces derniers temps je lui propose, je lui dis: «Ça te dirait d'aller au cinéma pour voir ce film par exemple?» ou, heu: «Ça te dirait de regarder ce film?» je lui propose et à chaque fois c'est: «Non, je suis trop fatiguée.» C'est c'est pas tout le temps comme ça, hein, mais en ce moment, en ce moment c'est particulièrement stressant pour elle donc, heu, là, la la tendance que j'ai décrite, heu, c'est régulier, c'est pas uniquement maintenant parce qu'elle a du stress c c'est quelque chose de régulier.
OK. D'accord. D'accord. Oui, je comprends bien. Ouais. Bien sûr, ouais ouais, effectivement, heu, bon, la situation, heu, semble un petit peu, heu, délicate en ce moment et et je comprends que tu sois particulièrement affecté par, heu, par tout ça. Heu, d'autre part, heu, il est important que toi aussi tu arrives à à te préserver, hein, heu, par rapport, heu, par rapport à ça pour que tu restes, heu ben, que tu deviennes pas, heu, irritable et que, heu, tes journées soient soient bonnes. Quand ta compagne, heu, bah, finalement, heu, a un comportement qui te semble, heu, heu, toi, trop négatif. Est-ce que tu penses être aussi capable, heu, bah, pour te protéger et pour aussi, heu, heu, donner un petit peu le l'information, heu, à ta partenaire que là, elle va un peu trop loin, heu, par rapport à l'ambiance générale. Est-ce que tu te sens capable, heu, de mettre, heu, des limites et de lui dire: «Écoute, heu, heu, là, par exemple, heu, ça suffit, heu, ç ça va trop loin.» heu, est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée, heu, pour, heu de fixer un peu tes propres limites, quoi?
Mmh mh. Oui. Mmh. Tout à fait. Tout à fait, j je le fais hein, je je suis, heu, régulièrement en train de lui je peux en fait j'ai un peu de quand quand je m'entends dire j je suis régulièrement en train de lui mettre les des limites c'est pas vrai. Heu, je suis je je mets des limites pour expliquer au-delà c'est c'est trop. J je lui dis, hein, je lui dis. Je lui dis mais j'ai l'impression que des fois, la plupart du temps, ça ne
Mmh mh.
elle ne considère pas comme une information importante ou elle, heu, ça ça s'enregistre pas quoi. C'est comme si c'est ça s'ancre pas quelque part, heu, n notamment dû au fait qu'il y a elle a beaucoup de stress en ce moment, heu, du coup, heu, j je mmh
D'accord. Ouais.
voilà, je suis quand même relativement ferme, quand il faut. Je sais m'affirmer et je lui dis et parfois même, moi-même je je regrette, heu, comment je lui parle parce que c'est quelque part c'est elle qui m'a mis dans cet état-là et je je devrais un petit peu, heu, faire un peu la stratégie de l'Aïkido et pas de prendre l'énergie et de la renvoyer comme ça mais plus tu vois? Faire cette, heu, ce va-et-vient mais c'est c'est vrai que voilà je
Mmh mh.
Les les réelles, heu, discussions, heu, sont devenues de plus en plus rares, heu, surtout sur ces jeux là ces ces sujets-là.
Ouais.
Bon, heu, je je suis un homme masculin mais avec, heu, une énergie comme ça, je je dis ce que je pense je dis ce que je ressens, heu, des fois, en fait, heu, c'est comme si, heu, elle était pas du tout prête à recevoir ça après, heu, voilà, je
D'accord. Ouais, bien sûr. Ah, c'est très délicat, hein. Et je comprends, heu, un petit peu ton désarroi, heu, là-dedans où, on a effectivement, on a le sentiment, heu, que tu essaies de t'impliquer, de mettre du tien et malheureusement, heu, heu, ta compagne n'est n'est pas, heu, réceptive, en tout cas pas en ce moment, heu, peut-être que laisser un peu de temps couler, heu, sous les ponts pour, heu, faire en sorte que la situation, heu, ben, heu, s'apaise un petit peu. Peut-être une un 1er axe, heu, pour, heu, essayer d'améliorer les choses. Dans un 2e temps, heu, essayer, encore une fois, ben voilà de de renouer le dialogue, de lui dire ce que tu as sur le cœur, pour essayer de de trouver, heu, bah, déjà de comprendre, hein, heu, pourquoi, heu, aujourd'hui, heu, elle est peu réceptive, heu, est-ce que c'est dû au stress, au travail, heu, à la gestion de du foyer, et cetera? Et heu, est-ce que tu tu tu arrives aujourd'hui à savoir si tout ça, ça peut être une, hem, une bonne solution de laisser un petit peu de temps ou ou essayer de de ouais.
Mmh mh. Ouais. Probablement. P p d je je sais que en fait entre, heu, le travail qui est très stressant, en ce moment et vraiment anxiogène, sur plusieurs plusieurs aspects, heu, ensuite, les demandes, heu, de notre fils qui est là avec nous, à la maison, qui qui voilà, j i il va à l'école, heu, maternelle OK. Mais il revient vers, heu à partir de 4:00 et puis moi je fais des activités avec lui et j'essaye, vraiment, dans ce moment de de lui délester quoi, que qu'elle ait un peu m plus de temps pour elle, parce qu'elle n'en a pas beaucoup finalement et moi je je sais que, heu, ce qui me fait du bien aussi c'est de de vraiment vider l'esprit, heu, partir à la montagne. Bon, ça va être bientôt la saison, heu, s s sortir, être un petit peu tout seul quoi. On a besoin de ça aussi, en tant, que que couple. <chuckles> Je
Mmh mh. D'accord. Ouais. Bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Non, non. C'est vrai que le besoin, heu, tu l'as très bien dit, hein, heu, c'est très important de prendre du temps pour soi. Puisque quand on est bien soi-même, on est bien avec les autres. Donc ça, c'est vrai que ça reste un pilier, comme tu l'as si bien dit, heu, absolument, heu, hein, fondamental, hein, pour le le bien-être, heu, dans une relation. En plus, heu, voilà, il y a ton vo votre enfant, hein, heu, au milieu de tout ça. Donc, j'imagine que c c'est c'est aussi important, heu, que voilà, heu, c tout se passe bien, en entre toi et ta compagne pour que derrière, heu, ben, heu, ton ton enfant, heu, se sente à l'aise, heu, à la maison, heu, est-ce que voilà, si jamais les les choses ou le dialogue est est dur, heu, à reprendre, est-ce que tu as pensé à probablement mettre, heu, un tiers entre vous 2, comme un ami, heu, un membre de la famille ou pourquoi pas même un un professionnel, comme un thérapeute, pour essayer de de pouvoir renouer ce dialogue, heu, au mieux?
Très important. Ouais. Mmh mh. J'ai pas encore, heu, exploré la piste thérapeutique, heu, c'est vrai que si déjà l'explorer pour moi, elle, qu'elle ait ce désir, je sais pas, heu, en effet, c'est probablement une piste, heu, ça pourrait être, heu, quelque chose qui remettrait un peu du du ciment de compréhension, quoi. Ouais.
Ouais. Ouais, il y a des pistes à à explorer, heu, là-dedans ou pourquoi pas en parler, peut-être ne serait-ce que pour te faire du bien à toi, à un ami ou à un membre de la famille? Ce serait une une bonne idée, ouais.
Mais pourquoi pas. Écoute, je te remercie pour, heu, ce conseil, ces conseils, heu, mon avis, il y a des choses qui peuvent se se développer et heu et ça pourra être beaucoup mieux aller beaucoup mieux après. Donc merci pour ça.
Ben, je t'en prie, hein. Et puis, j'ai pleinement confiance, heu, en toi et, heu, au fait que les choses vont s'arranger, puisque tu as l'air parfaitement conscient et motivé à changer.